Eles eles ficam um período grande, não moram ainda assim definitivamente, mas eles ficam, né, o período que eles podem ficar, e e aí, a gente vi revive esses momentos. É maravilhoso, é, mas não tem as pessoas. Não tem aquele movimento, mas a gente conta as histórias e dá risada da mesma forma, né, mas não é igual, mas é muito bom. É o que eu tenho ho
Ah, olha. E Ai, Exatamente, mas já só de você já ter o privilégio de ter o almoço de domingo com a sua mãe cozinhando, né, fazendo a aquela macarronada de sempre em frente sua ca
Sim. Sim, sim. Ai, não tem preço. É maravilhoso. É maravilhoso. Não tem R$1000 no bolso que pague. <chuckles> É muito bom.
<laughs> Ai, certeza que o seu vô, mesmo usando muito essa frase, ia concordar com você que a isso daí não não tem preço que pague.
Hum. É. É verdade. Verdade, é verdade.
Olha, muito obrigada por compartilhar esse momen
Ah, muito bom. Foi muito bom, muito gostoso falar poder falar. Gostei, obrigada. Até a próxima.
Eu que agradeço e até uma próxima.